Uhum, é tipo um um um steak pra cada um, um uma coxa pra cada um e tá tudo bem, né.
Então Eles estão certos, não sei se está também não. Eu sei que eu fiquei assim eu não, minha fi minha esposa ficava: "Para, para". Eu falei: "Mô, mas tem mais comida". "Tem não, acabou, vamos embora". <laughs>
Hum. Aí tem que sair dali e passar no McDonald's, né?
"Tem que ter mais". "Não tem, não". "É, acabou o jantar já. Só isso".
É, exato. Não é que nem o brasileiro. Eles quando vêm em casa, eles falam, mas que tanto de comida é esse? E é, tipo, normal: "Da onde você tá vendo tanta comida?". E aí, então e até perguntam para mim: "Que que eu como primeiro, é isso?". "Não, aqui você come arroz com feijão, com frango, ou sei lá com a carne, a batata frita, a salada"
"Estou louco". Ah. <laughs> <laughs> Põe tudo no prato e e faz uma uma luta, é.
Exato. Uhum.
Uhum.
É, é diferente, né.
Então, nós vamos nós nós temos que ensinar esse povo a comer. Eles não sabem comer.
Não.
Explicar para eles o o uma coxinha, o prazer de uma coxinha fresquinha. Ah!
É verdade. É.
Não, eles não sabem o que é isso. Um brigadeiro.
O pastel ainda quero fazer pastel para eles aqui. Não fiz.
Pastel frito de feira, um caldo de cana. Ah! <chuckles>
Né. Exato, quero fazer para eles.
Pare pare mas será que eles aguentam? É muito. Faz só o pastel. Não põe o caldo de cana no meio não que você vai mandar eles para o banheiro 3 dia direto.
Ah. É. É. O meu marido quando foi para o para o para o Brasil experimentou pastel com caldo de cana e amou, amou.
E não teve revertério não?
Não, não teve revertério. Ele gosta de um doce. <chuckles>
Oh, glória! Então é então você treinou bem o rapaz. Oh, que bom. É muito bom mesmo. É um negócio indescritível. Só e tem que ter a tem que ter aquela, pelo menos para mim, né, o meu pai, domingo de manhã, levanta, vão na feira e vamos. Enquanto minha mãe escolhe lá as coisas importantes, fica eu e ele lá no caldo de cana, esperando
Ele gostou muito. É, é verdade. Uhum. Aham. Não é a coisa mais gostosa? É é é é cultural demais isso, você ir para feira comer pastel com caldo de cana. Adoro.
É bom, bom demais. Bom de se abrisse se abrisse um um cantinho desse aqui, em qualquer lugar nos Estados Unidos, o que ia dava de brasileiro.

Que coisa mais chique da vida.
Uhum. Exato.
Eu sou de Minas Gerais, e lá não fala isso não. <laughs>
Não. Então então eu fiz pra eles, né, e eles amaram, e e e então, assim, eh, eles pedem pra eu fazer outras coisas, e tanto que tanto que o Natal esse ano vai ser na minha casa, e eu falei que eu vou fazer a comida americana tradicional deles de Natal, que é o purê de batata com o fran com o peru, o gravy que é aquele molho, tipo o molho madeira, assim, né, e cenoura e vagem, que é o que eles comem, de legumes, mas vou fazer aí o stuffing que é aquele que é tipo uma farofa de f f farinha de pão, sabe, farinha de rosca.
Olha. Sim. Sim, uhum. Olha só. Que que vai dentro do do Peru ou não? Aham.
Do peru, uhum, eh, na verdade o deles não é ou pelo menos os que eu comi aqui, no Michigan, que eu moro, eh, eles colocam num p num um container separado, assim, tipo, sabe, num recipiente separado. Então, você corta e você pega ali o esse, que seria, né, o recheio do do peru, eles colocam num pratinho separado e você que serve no prato. Mas, porém, toda vida, contudo, vou fazer a farofa de banana da terra brasileira. Precisa.
Sim. Ah, tá. Uhum. Entendi. Você vai colocar o Olha, aí aí é jogo baixo mesmo, golpe baixo.
Uhum, pra eles experimentarem, porque eu sempre tenho que trazer alguma coisa diferente.
Porque banana- banana da terra e acha a banana da terra pra fritar aqui?
Eu já achei no Wallmart, então, assim, eu quero fazer com banana da terra, se eu não achar, vou fazer com banana normal mesmo que também dá certo, tá tudo bem.
Olha. Que é coisa é coisa que nem brasileiro, às vezes, conhece, né. Aquela banana grandona que frita, pra comer no almoço.
O quê? É, exato, banana de fritar, uhum.
Uau, que isso, ó, tá me dando até fome, mas
É, eu vou fazer isso.
Uau! Que mais? Tá ficando bom esse papo.
E vou fazer o manjar, né, que eu acho que o manjar é manjar é bem brasileiro, manjar de coco com ameixa, e vou fazer também arroz com passas e sem passas.
Hum. Ah, brasíleiro adora arroz com passa, né, eu tô eu eu tenho, você sabe que você sabe que tem comunidades inteiras baseado nisso no na internet
É. Uhum. Como assim?
contra e a favor, <chuckles> contra e a favor arroz com passa.
Ah, da f da arro arroz de passa com passa, sem passa, é verdade.
Sim, <laughs> uau.
Eu vou eu vou fazer dos 2 jei dos 2 tipos, porque, como eu vou apresentar pra eles, então eu vou dar, a e, eh o ano que vem com certeza eles vão falar "sem passa" ou "com passa", o ano que vem a gente cria polêmica, nesse ano é só introdução mesmo. <laughs> É.
Sim. <laughs> Ah, vai ser emocionante esse Natal aí, e e eu como um bom mineiro, eu arriscaria em um Natal desse aí um frango com quiabo, angu, polenta recheada, feijão tropeiro, fo couve refogada, aff.
Uhum. <laughs> Ah, lá.
Não vão gostar de nada, eu sei que não, mas
Séri

É, e é tão engraçado, que eles têm essa cultura, tipo, assim, se vão comer, eh, uma carne, é aquela carne com o quê? Ou com milho, ou com purê de batata, ou com milho e purê de batata, vagem e cenoura, é só, é.
Por isso que eles sáo boni hã, hã. Tinha milho, é, tinha milho mesmo. Em Minas Gerais eles come milho de manhã. <chuckles>
É?
Milho cozido de manhã, e lá no jantar.
Ah. É, é em São Paulo também, viu, <laughs> no jantar.
Isso. É mas vocês são americanas, povo de de paulista é americano.
Já tem a raiz já está já está americanizado, né.
Minas Gerais Minas Gerais usa nem prato, usa a a casca do milho para segurar
Ah, lá, uhum.
e um copo de café, hum.
Uau, não, então eles têm essa essa cultura de comer assim, né, assim como a gente, né, o próprio nosso arroz com feijão, um bife, uma salada, até uma batata frita, esse é o típico prato brasileiro, né.
Nossa mas o prato o um PF, você descreveu aí um PF de bar, assim, que é, sei lá uma sala saladinha mixuruca o uma couve refogada, muito arroz, muito feijão, um bife, um ovo, um sabe, farofa
Uhum, PF. Sim. Uhum. Tem o ovo também, exatamente. Um feijão tropeiro, isso.
aí a Coca-Cola, aham, aquele copo americano, que no Estados Unidos chama copo, mas no Brasil chama copo americano, cheio de Coca-Cola. <laughs>
É, exato, aham, exato, ah, e tem o macarrão também, né, porque quando você pede marmita no Brasil vem a ma o macarrão junto com o arroz, eu acho assim um absurdo, porque é muito carboidrato, mas vem também, é, faz parte ali do conjun do combo.
E tá feito. Ah. Verdade. <laughs> Faz, faz.
É, e aqui, eh, eles também têm, mas é assim realmente, você vai comer, eh, f ah, frango, você vai comer frango com purê de batata, ou com uma batata assada, e o que eu acho engraçado é que não tem a fartura que nem a gente tem no Brasil, né?